Mira, fíjate que quisiera un consejo, estoy planeando estas esta Navidad ya no falta mucho, ¿verdad? Estoy un poco ansioso y preocupado porque todavía no compro algo, todavía no no tengo una idea clara de qué podría regalar en esta en esta Navidad y bueno, también en en el Año Nuevo. Eh, pasa que te voy a te pongo un poco en contexto, yo el año pasado, la verdad es que estaba viviendo una situación complicada en mi vida, eh, me quedé sin trabajo, después me enfermé, en fin, tuve que hacer muchísimos gastos y la verdad que la Navidad pasada fue muy complicada para mí. Eh no la pasé para nada bien, eh, pero por otro lado, la gente, mis amigos, mi familia, siempre estuvieron ahí, eh, el año pasado pasé pasé la Navidad en en el hospital, estuve estuve super enfermo y, mm, de cierta forma como que tengo ese recuerdo, ¿no?, ese recuerdo de la Navidad y no no la pasé muy bien, la verdad es que me cuesta trabajo de contarte esto, pero bueno, el el el chiste es que ahora necesito como quiero, por así decirlo, festejar la Navidad que me perdí el año pasado y un poco siento que que bueno, no quisiera decirlo así, pero siento que yo arrui arruiné la Navidad del año pasado porque pues muchos de mis de mis, eh, allegados tuvieron que estar ahí conmigo apoyándome. En fin, eh, este año es diferente, me siento muy bien, tengo como un nuevo trabajo y en fin, creo que ha sido un buen año. Entonces, estoy pensando en hacer, eh, un un un regalo para para estas personas que se interesaron tanto en mí en aquella época difícil y pero también no te voy a decir que que que soy rico, ¿no?, entonces, pues tengo ahí también la limitante del dinero y concretamente quisiera regalarle algo a mis padres y a mi hermana. Eso es lo que me me gustaría que, pues, darles algo simbólico o quizás algo que que les vaya a gustar.
Ujú. Ujú. Oh, oh. Ujú. Ya. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Okey. Bueno, lamento mucho escuchar la situación que que viviste. Y y bueno, es un un Digamos que una situación, eh, inesperada, pero que que es, este, ahora sí que, eh, llega a pasar. Y y como bien mencionas, hoy tienes la oportunidad de de reivindicar, y de restaurar esta situación. Y eso eso me alegra. Gracias por por confiármelo. Quisiera hacerte algunas preguntas para poder entender un poquito mejor, lo que lo que tienes, eh, el La cantidad de dinero que tienes disponible, ¿es digamos que, mm, em, baja, media? O o si, este, ¿alcanza a ser, eh, suficiente para un regalo, pues más, eh, más costoso?
Ujú. Gracias. Ay, pues no sé. O sea, no sé si lo que tengo sea mucho, eh, pero yo te podría decir, que cuento con unos ay, mm, es difícil, ¿eh? Eh, yo creo que unos entre $300 y $400 dólares, para poder regalar algo a mis a mi A estas tres personas, ¿no? Entonces, si son $300 dólares, pues digamos que Más, menos, $100 a $120, $130 dólares, por por persona. Eso es lo lo que estoy pensando, eh, gastar. Pero, em, en promedio, ¿no? Pero creo que que que incluso, podría estirarme un poquito más de de así, eh, de así, eh, sentirlo, ¿no? Si encuentro algo que realmente, pues valga un poquito más, no tendría el problema. Al final de cuentas son Pues es mi familia, y quiero que que que también se la se la pasen bien. Aunque creo que no Tampoco podría yo también, ceder un poco a los, em, algo más simbólico, ¿no? Por ahí, quizás, a alguien, no regalarle algo caro, pero sí simbólico. Y a los otros, eh, pues algo más caro, ¿no? Ni la verdad es que mi familias, en ese sentido, pues creo que lo aceptarían muy bien.
Ujú. Ujú Por Ujú. Ah, pues tienes tienes una una ventaja en ese sentido. Este, em, ¿crees que ellos, eh, sentirían, como algo, em, digamos, que no es, eh, tan agradable, recibir alguna cosa que fuera, este, mm, usada? O sea, ¿o alguna cosa que que pudiera tener valor simbólico, pero que no no sería tan tan novedosa? Tú que los conoces, ¿cómo podrían tomarlo?
Ujú. Ujú. Eh, pues depende qué tipo de objeto les regalase, ¿no? O sea, si es algo usado, no creo que, eh pues, tenga nada de malo. No creo que tampoco se lo tomen así. Depende o-obviamente, qué tipo de cosas es. Si les regalo una prenda usada, quizás sí No creo que les guste mucho. Pero algún objeto que, eh, no sé. O sea, tendría que pensar muy bien, en qué podría regalarles. Pero no creo que el tema de lo usado sea sea problema, ¿eh? Yo yo yo creo que sí, podemos hacer uso de ese de esa opción.
Ujú. Ujú. Okey. Porque, eh, bueno, eh, en algunos lugares hay hay pequeños bazares, hay hay, digamos, outlets y hay tiendas de segunda mano, que o o de venta en línea, ahorita ya es, este, eh, muy común. Donde puedes encontrar cuestiones que pueden ser muy muy accesibles, este, y que pueden tener algún valor significativo, ¿no? A lo mejor, eh, pienso en en algo que que ellos quisieron tener, a lo mejor, mm, por ejemplo, tu hermana, ¿no?, cuando era niña o alguna muñeca que que le gustaba, o algún, eh, mm, juguete que quería, y encontrarlo y y dárselo sería podría ser significativo para ella sin que sea tan costoso, ¿no? Entonces, eh, considerar alternativas que tengan un precio más más accesible, pero que tengan algún significado para para las personas ya en, eh eh, con base en la el conocimiento que tienes de ellos, y la relación que han que han manejado, puede ser una alternativa, ¿no?
Ujú. Oye, pues sí, suena interesante ahora que lo pienso, eh, por ejemplo, pues, a mi hermana, no era mucho de muñecas, eh, a mi hermana le gustaban mucho los videojuegos. Entonces me acuerdo que ella, por ejemplo, siempre quiso u u u una con un videojuego en especial, y no, nunca lo lo pudo tener, porque bueno, no sé, por qué, nunca se lo dieron, pero, se la pasaba jugando eso con con una de sus amigas, eran le gustaban mucho esos videojuegos y hasta hace poco, ahora que recuerdo una vez la vi ahí en su computadora, jugando a ese juego, en en esta con, o q o sea, en la computadora, no, en la consola original y me dio un poco de pues, de risa, ¿no?, le pregunto por qué jugaba ese ese juego que la verdad tiene como, pues, como toda esta, e e e para mí la verdad es que hay juegos mejores ¿no?, que tienen mejores gráficos, mejores historias. Pero, ella me dijo que que no, que bueno, a ella le gustaba le gustaba ese juego, porque, le recordaba a su amiga cuando salían de la escuela y me empezó a contar como todo esto, el trasfondo de este juego, que que que pues, aparentemente para ella fue muy significativo y no lo había pensado, eh, no había pensado en que regalarle esto podría ser, pues, algo algo lindo, ¿no? Tendría que hacer la búsqueda, pero, creo que sí, que le dimos al clavo, ahí con esa parte de de los productos de segunda mano. O sea, una consola con este juego que ha sido tan tan simbólico para ella, me parece una gran idea.
Ujú. Ya. Ujú. Uh. Ujú. Ajá. Sí. Digo, eh, y por otro lado, eh, podrías también considerar, eh, ya dependiendo de tu habilidad y de tu disponibilidad de tiempo, este, algún algún regalo que pueda ser, eh, o hecho por ti completamente, o una compra que pueda ser personalizada, ¿no? Y y de esa manera podrías darle valor. Quizá eh, no no es, eh, extraño que los papás, ya, eh, aprendan a darle más valor a las cosas, eh, digamos que son dedicadas, o que son una expresión de de cariño, que a al costo mismo de la de la lo que ellos, este, están recibiendo. Porque, bueno, ya sus sus expectativas, sus necesidades, luego ya no son tan tan apremiantes, como lo pudieran ser para un joven, ¿no? Entonces, en ese sentido, podrías tú hacer algún tipo de de trabajo, de manualidad. Ahora, a lo mejor, hay formas de hacer, este, em, productos, eh eh, impresos o productos personalizados, que pueden también, eh, ser algo interesante para para recordarles, en especial la la relación y el agradecimiento que tienes por haberte acompañado, ¿no?, en esos momentos difíciles.
Ujú. Ujú. Mm. Oye, sí, pues, tienes razón, porque la verdad que la otra vez, yo yo así platicando con con mi mamá, ¿no? Estábamos haciendo haciendo, este, un poco platicando de aquellos días en los que me la pasé mal, que estuve ahí en el hospital y y le di y le comenté, ¿no? Le dije: "Oye, pues, fíjate que la verdad, ¿te acuerdas que hace un año, pues, estábamos ahí, como que, estábamos pasando tiempos muy difíciles?" Y mi mamá, siempre fue positiva en ese sentido, creo que ella fue, pues, un gran apoyo para mí, estando en esa situación. Y me contó, bueno, estaba, me estaba diciendo como, sí, la pasamos muy mal, pero que bueno que ya estás aquí, este, fíjate cómo han cambiado las cosas y todo el giro que ha dado mi vida, ¿no? Entonces, pues, yo le dije: "Oye y qué", así nada más, ya sabes cómo, como yo no soy mu no soy muy creativo, no soy muy bueno para para esto de los regalos. Le dije: "Oye, má, ¿y qué qué te gustaría que te regalaran, pues, para esta Navidad?" Y me dice: "No, no te preocupes, o sea, con que tú estés bien y tengas salud, y yo te vea que tú estás sano, y ahí, este, echándole ganas a la vida, pues, yo para mí, ese es ese es el mejor regalo, ¿no?" Entonces, pues, hace mucho sentido con esto que tú me dices, que que en realidad a los padres, oh, mm, sí, yo creo que a los padres en general, eh, pues, muchas veces no no, este, no esperan nada, ¿no? O sea, creo que ellos se conforman más con con cosas simbólicas, cosas que, quizás, no, necesariamente, es darle un regalo costoso, ¿no? Y yo, eh, pues, por esta esta necesidad de que yo pienso en que estas, eh, en que mis familiares van a querer algo como, eh, algo comprado, ¿no?, como a mí me gustaría, porque yo soy una persona, pues, joven, y quizás a veces, no tengo todavía este, eh, pues, esa perspicacia, ¿no?, de de apreciar las cosas, eh, inmateriales, de esos pequeños momentos. Y y sí, bueno, ya con yo creo que ya con el paso de los años, quizás cambie esta este modo de ver las cosas. Pero la verdad que, muy agradecido, porque, voy a empezar a ser un poco más, eh, pues, ser más atento, ¿no? Todavía tengo un par de días para ver qué podría, este, regalarle a mis padres, que sea simbólico. Y, quizás, con el dinero que me aho que me voy a ahorrar, porque la verdad, yo creo que me va a sobrar del dinero que tenía previsto, pues, igual y hacer una cena, ¿no?, o algo ahí que les guste. No sé, ya estoy pensando en 1000, cosas. Por ejemplo, a mi papá que le gusta mucho, este, eh, esto de la cena de Navidad, y bueno, igual y hasta lo sorprendo, ¿no? Entonces, sí, te agradezco mucho por por tus consejos y y por abrirme este, ese esa panorama, ¿no?, de que yo estaba muy ensimismado en en gastar, gastar y gastar, y y quizás no. Al final, el es el espíritu lo de la Navidad, eh, no es precisamente ese, creo. Y y, pues, te agradezco muchísimo por haberme escuchado.
Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Pues, te agradezco por compartirlo. Eh, espero que que tengas un un encuentro excelente con ellos, y y verás que, eh, va a ser s algo significativo. Gracias por por confiar en mí, y aquí estoy para escucharte.
Ujú. Muchísimas gracias. Ya te estaré contando ahí, este, cuáles fueron los regalos, para la próxima. Y y te agradezco por tu tiempo. Que tengas muy buen día.
Ujú. Buen día.